No, su questo no, guarda sono d'accordo con te, non c'è proprio paragone. La frutta di 20 anni fa era tutt'altra cosa rispetto a oggi. E se cerchi un prodotto che noi prima consideravamo, ecco, medio, sia come qualità che diciamo anche gusto, presentazione, quello che vuoi, 20 anni fa lo consideravamo medio. Il medio di 20 anni fa oggi è considerato u una qualità top superiore e viene a costare quanto una Ferrari. Cioè <chuckles> pra praticamente, ehm, ci combineremo secondo me a mangiare pasticche di vitamina C, pasticche di vitamina D, ha il gusto di frutti rossi, però in realtà il frutto, uhm, rosso sarà un'estrazione chimica del prodotto, perché non so che come andremo a finire con, ehm, questo nuovo sistema di mercato, sinceramente nella gestione della frutta stagionale.
Mh-mh. Verissimo. Eh. Chiaro, e parlando appunto della frutta stagionale, tornando un pochino su quell'argomento e sul fatto che comunque tu faccia attenzione in generale a comprare frutta e verdura di stagione, c'è un frutto o una verdura che tu attendi con ansia per ogni stagione magari?
Le ciliegie.
Mh-mh.
Io un mutuo, un mutuo. Io spendo un mutuo per le ciliegie. un mutuo, cioè, ehm, tra un po' ti è finanziamento per 1 chilo di ciliegie.
E chi non ama le ciliegie? È vero. <chuckles> Converrebbe forse piantare un albero. <chuckles>
Eh E ma non n non non gliela fa. Nel nostro territorio purtroppo non non non ce la fa non è facile a crescere. Chissà perché le ciliegie amare, ovvero le amarene, a chili, tonnellate, che tu non sai manco cosa te le fai delle amarene, perché non inso l'amarena, e vabbè, ma a me non piace l'amaren Le prugne, l'anguria, bona, l'anguria quella proprio buona Insomma tutta la frutta estiva per me è un'attesa no non da poco.
Eh no, certo, <chuckles> non è facile. Mh-mh. <chuckles> Eh, però nie Okay, quindi l'estate è la tua stagione preferita per quanto riguarda la frutta.
S s sì, l'inve proprio l'autunno è triste, ti danno le mele, le pere, cioè dico vabbè, sì, frutta triste, diciam
Mh. Sì può parlare forse della zucca come verdura in autunno che alcuni attendono con ansia.